بالضبط كده. أي حد قاعد على القهوة معاه ورقة وقلم بيكتب أغاني ويروح يسجلها في Studio وينزِّل الفيديو، وممكن يعمل إعلان مموّل وهوبا الفيديو يبقى trend على التيك توك وعلى المش عارفة الإيه، وفجأة الأغنية تنتشر بمثلًا بإسقاطات أو بإسفاف، يعني بعد ما كن آه بالضبط، يعني بعد ما كان مثلًا بنقول له: "أنت عمري، أنت الحب، آآ، هذه ليلتي" دلوقتي: "أنت البت الحتة بتاعتي" <laughs> كلام غريب بموسيقى أغرب يعني غ
إمم. أيوه. أيوه، فعلًا. إمم. تغيّر رهيب يا جماعة، تغيّر رهيب بجد فعلًا.
بالضبط غيّرت الزو غيّرت الذوق العام جدًا، وأعتقد كمان إنها أثرّت على أخلاقيات الناس، يعني مثلًا زي أغن أغاني مثلًا زي مثلًا "number one" يعني ما هو ده بيخلّي الناس تحس إن هي عندها الEgo بتاعها عالي يعني، فاهمة؟
إمم. فعلًا. أيوه. فعلًا صح. صح. طيب ما فيش بقى أغاني بترجعي لها كده تقولي أنا قاعدة، قاعدِة صفا كده لوحدِك بقى، لا منِك جوزِك يأثّر عليكِ ولا منِك عيالِك يأثّروا عليكِ. أنتِ قاعدة لوحدِك خالص، بتقولي بقى: "أنا عايزة أقعد قعدة روقان كده" بتشغلّي إيه بقى وقتها؟ حاجات قديمة والّا جديدة والّا إيه؟
إمم. إمم. بُصّي آمم، آآ، ب أنا باحس الأغاني الكلمات أكتر هي اللي بتأثّر فيّا وبت وبتعبَّر عن الإحساس اللي جوايا، مؤخرًا كده باحب أغنية زياد رحباني: "بلا ولا شي" فأنا باحب الأغنية دي جدًا، باحب بقى أستمَّزج بيها كده جنب فنجان قهوة، وباحب أسمعها بصوته، وباحب أسمعها بصوت أُمُه فيروز، يعني باحس إن هي أغنية
حلو إمم. إمم. حلو. إمم، كنت لسّه هاقول لِك فيروز والقهوة بقى طبعًا الاتنين مع بعض Mix رهيب.
جدًا، يعني بُصّي آآ، أنا كمان من من إسكندرية فكمان أغنية شط إسكندرية دي بتلمسني، أنا باحب أغاني فيروز كلّها يعني آمم، باقعد عَندي بالضبط كِبر البحر باحبك، بس هاقول لِك بقى يعني بُصّي هتلاقيني برضه عَندي شوية <laughs> تضارب، فمثلًا بقى مؤخرًا كمان كان في أغنية بتاعة تامر عاشور، أنا عندي تقريبًا حوالي 2 جيجا أغاني لتامر عاشور بس على الموبايل، أول ما جوزي بقى يبتدي يغلّس عليَّ أو نزعل مع بعض أشغلّها لهم في البيت وأرفع راية النكد. <laughs>
آه. إمم، إمم. و"شايف البحر شو كبير" أيوه. إمم. نكد بس. آه. أيوه نكد أ "تعالى لي بقى لمّا أنكد عليك، خد تامر عاشور." <chuckles>
بالضبط. "هيجيني موجوع دموعُه في عينُه." <laughs>
"والله لتيجي لي موجوع وهتشوف آخرتها."
بالضبط كده، فباحس إن أنا ممكن أشغّل أغنية أ أخلّيهم بقى إيه يحسّوا، يعني مثلًا إيه، آآ، في عيد الأم لمّا نقرّب عيد الأم أقوم مشغلّة لهم: "ست الحبايب يا حنان ني" كده بقى عشان أفكّرهم: "يا ولاد هاتوا غد هاتوا هدية يا ولاد أنا ماما يا ولا" <chuckles>
على حسب الMood بقى. أيوه <chuckles> أيوه، <chuckles> "أنا الأم هنا يا جماعة هاتوا الهدية."
آه.
بس حلو أوي بجد، طب ما فيش بقى حد مثلًا ات
بالضبط، آه. بالضبط.
طب ما فيش حد بقى اتأثّر مثلًا بذوقِك أنتِ، يعني أنتِ مثلًا اللي فرضتِ بقى ذوقِك في وقت معيّن كده ما فيش أي وقت بتفرضي أنتِ ذوقِك عليهم؟

هنرجع بقى لأغاني غريبة مُريبة مش عارفين نسمعها.
أيوه، بالضبط، الله يني الله يفتح عليكِ، ولقيت نَفْسي في دور أمي وهي عَمّالة تدخُل تزعق لي كده وتقول لي: "إيه اللي أنتِ بتسمعيه ده؟ يعني إيه واحدة تقعُد تقول لواحد أخاصمك آه، أسيبك لا، هو إيه الكلام ده؟" <giggles>
آه. إيه القرف ده؟! أيوه.
بس أو مثلًا الأغنية بتاعة بوس الواوا، بتاعة الفنانة هايفه، كانت رائعة برضه من الروائع وكانت جديدة يعني فلاقيتني دلوقتي بادخُل لابني وباقول له
آه. الأغنية دي آخدت مرحلة كبيرة من المُراهقات للناس.